Fíjate que tengo una situación en la que se ha se ha vuelto complicado el el iniciar, o, eh, incluso, el el acercarse a a chicas. La verdad, es que llevo ya algunos años soltero desde mi mi última relación. Y y eso ha complicado la situación, porque, eh, en un inicio, yo creí que era únicamente para, como para darme el tiempo, superar las cosas, que poco a poco todo fuera fluyendo, recuperar confianza, precisamente
Ujú. Mm. Ujú. Mm.
pero me aislé, me aislé, y y ese ese espacio, ese tiempo para lograr recuperar confianza se terminó convirtiendo en en una especie de de ya no querer salir. Entonces, era se se ha vuelto muy complicado, porque ya no sé cómo acercarme con las chicas, no sé cómo iniciar una conversación sin que parezca demasiado obvio, sin que pueda generar, quizá, alguna incomodidad. Qué palabras utilizar, porque esa también es otra, muchas veces, eh, lo he comentado con con amigos que me dicen: "Oye, este, pues, es que también llegaste, y le dijiste 'Buenos días', ¿no?", y yo como de: "Pero ¿qué tiene de malo?". Entonces: "No, pues, es que esas ya no se usan, esas palabras y cuestiones así", se vuelve muy complicado. La verdad, es que, no sé, cómo iniciar una conversación. Y, a veces, cuando la inicio, ya, no sé, cómo dar el siguiente paso para que, quizá, si una persona me me interesó y quiero conocerla más, me me pueda brindar esa oportunidad, o ese espacio de tener, quizá, alguna cita, de darme su número de teléfono o alguna forma de seguir en contacto. La verdad, es que me cuesta mucho, y, pues, quisiera saber si tú tienes alguna recomendación.
Mm, mm. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Fíjate que todo esto que me platicas es tan común, y y y sobre todo porque se nota que tienes, eh, buenas intenciones, que tienes buen corazón. Y a veces esta sinceridad o esta manera de ser, pues, tan tan emotiva, tan sensible, pues, te puede llevar a a darte como ciertos encontronazos con o con otras personas que ya llevan, digamos, más ventaja que tú y que y que han tenido como más, eh eh, se han relacionado más con personas, eh, digamos ya en el aspecto sentimental, pero todo esto tiene tiene, pues, mucho que ver con con la falta de experiencia. Y me gustaría preguntarte si tú has tenido alguna relación, alguna experiencia anterior en la que te hayas sentido, pues, bien, pero que la otra persona no lo tomó a bien, o alguna experiencia que me puedas platicar en la que te has sentido no valorado, eh, algo que te haya pasado que que te haya llevado a ser como como como dices que ahora te sientes.
Pues, fíjate que, es es muy curioso porque, yo no solía tener este tipo de problemas, la verdad es que, em, sí tuve como que m muchas relaciones, la última, sí fue la la más larga fueron 5 años, entonces, eh, por eso mismo me quise dar como que, ese espacio a a recuperarme, ¿no?, a a no simplemente salir con otras personas, pero como que a partir de ahí sí sí sí siento que que podría ser esa, una causa, como ahora que que lo mencionas porque, sí, la verdad es que, salir de una relación de tanto tiempo te hace sentir como que ya no va a haber nadie más, como que, eh, l la vida amorosa se acabó con con esa persona, ¿no? que que se llevó tu corazón y esas cuestiones, pero sí, creo que e esa es una una causa i interesante, el el no querer salir lastimado, creo que es eso, que bien mencionas.
Sí. Guau, ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Sí, definitivamente fue una relación larga y seguramente, pues, tenías muchas expectativas, seguramente también, eh, podías ser tú mismo ya en determinado punto, podías hablar de tus cosas con toda tranquilidad, y ahora, pues, comenzar con alguien nuevo, pues, te entra la duda, de si ya tanto tiempo estuviste en esta otra relación y se terminó, pues, seguramente la duda es "Híjole, ¿a alguien le interesará realmente esta persona y y esta conversación?", pero, eh, no sé, ¿tienes algún, eh, amis tienes amistades con las que te relaciones aparte de los amigos?, estos que te dicen: "No, mira esto no lo no lo digas así ya no se usa", que también se me hace un poco, pues, no muy lógico, porque los seres humanos somos muy diferentes, tenem venimos de diferentes educaciones, y lo que en una familia, a lo mejor, es común, como decir: "Buenos días", por ejemplo, en otra familia no, pero eso no quiere decir que que sea malo, ¿no?, l como que la educación siempre estando por delante, eh, no tiene por qué ser un punto que sea de desfavorable, pero me gustaría saber si te relacionas con amigos y amigas, si tienes un círculo abierto con las que puedas platicar, amigas, con las que puedas platicar de esto que te está pasando o solamente lo platicas con estos amigos.
<chuckles> Sí, digo, afortunadamente sí existe un círculo un poco amplio de tanto de hombres como como mujeres. Sí lo he llegado a platicar con con amigas, pero, mm, siento que entra un poquito la parte de que el precisamente el hecho de ser amigos hace que muchas veces se vuelva complicado como que generar una crítica constructiva porque es es como: "Ay, ¿cómo cómo le voy a decir esto?", ¿no?, tal vez dañe un poco sus sentimientos o tal vez lo lo lo haga sentir mal, le quite más confianza en lugar de ayudar. Entonces, siento que, a veces, mis amigas cuidan un poquito lo que lo que dicen, incluso si si eso implica ocultar cosas o quizá no dar el mejor consejo o decir como de: "No, vas bien, este, seguramente llegará la indicada", cuestiones así y siento que, a veces, ay, como que son más condescendientes que que tratar de de ayudar, ¿no?, de una forma un poquito más directa.
Sí. Ujú. Ujú. Ujú. <laughs> Sí. Pues, eso habla bien, también de tus amigas, y que y que realmente te estiman y y finalmente también, eh, la persona que se debe de estimar más, a sí mismo, bueno, esa es mi sugerencia, eh, que seas tú. Que comiences a ampliar tu círculo, eh, tratar de comenzar a ampliar tu círculo por otros lados, por ejemplo, me gustaría saber, eh, ¿qué es lo que te gusta a ti hacer? ¿Cómo te gusta conocer a ti a la gente? ¿Qué lugares disfrutas o si tienes algún hobby?
Oye, yo creo que eso es lo más complicado hoy en día. La verdad es que a mí. Pues no cómo decirlo. Sí, me gusta salir, pero usualmente lo hago con amigos. Entonces, eh, digo ami amigos y amigas, pero
Ujú. Ujú.
mm, tanto como salir yo solo es algo que no realizo frecuentemente. A veces salgo as a a pasear a mis perros, ¿no?, de vez en cuando a alguna clase de algún instrumento que que tenga, pero pues usualmente estoy como que casi todo el tiempo con con círculos que son de de mayormente de de hombres o mayormente en lugares donde no hay mucha gente. Entonces, básicamente solo como que mi círculo social está muy reducido en en ese sentido y y bueno, cuando precisamente cuando trato de de expandirlo como que se vuelve más complicado porque, eh, las personas como que al menos de de mi generación se se relacionan un poquito más por por redes sociales, pero a la vez también tiene como que muchos filtros en en redes sociales de decir: "A este es que no conozco a esta persona", ¿no?, y digo está bien, pero como que ya no encuentro la forma de de expandirlo porque no no, no sé, es muy complicado. <chuckles>
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Suena lógico y y suena también como un poco sí, complicado, como lo dices. Mi sugerencia va entonces por el lado de que amplíes tu círculo con gente que también esté como tú que quiera a a abrir su círculo de amistades, y en este caso también te quiero sugerir esto. Hay escuelas de idiomas, en las escuelas de idiomas generalmente vienen extranjeros o extranjeras a estudiar, pues el idioma natal de tu país, y sería pues muy divertido que pudieras relacionarte con estas personas que también están como abriéndose a lo nuevo a la sociedad en la que están estudiando, buscar grupos de amigos extranjeros te va a ayudar, pues a a saber, eh, cómo comunicarte y también a ayudarlos a sentirse, pues digamos contentos con la situación en la que están viviendo, y pues esto como práctica, no tanto a lo mejor como para que tengas una nueva pareja, pero como práctica para que te relaciones con personas de de otro sexo y que puedas ampliarte y descubrirte a ti mismo con esta generosidad que se nota que tienes para la amistad que eres afectuoso, que eres sensible, y abrirte a nuevos mundos a nuevos universos sin salir, tal vez de la ciudad en la que vives, y pues sí, lejos de las redes sociales y sus filtros. Esa sería una primera recomendación y la segunda, pues que comiences también a incluirte en grupos, a lo mejor de de otro instrumento si ya practicas o de alguna actividad deportiva que te impulses a a iniciar conversaciones con gente diferente que la que te has estado relacionando, pues los últimos años, y que te motives a hacerlo simplemente como práctica, no como ya de aquí voy a hacer y de aquí va a generarse mi pareja, no simplemente impulsarte, ¿crees que eso suene lógico?
Claro, sí, por supuesto. De hecho, ahora que que lo mencionas el el como que adentrarse en en más tipos de de actividades, como en este caso los los idiomas también es algo bastante interesante y que que sí me gustaría hacer precisamente en, pues, en en ese sentido, ¿no?, de de tratar de involucrarse con con otras personas, como bien dices, no necesariamente para quizás conocer a a a una nueva pareja, pero sí para tratar de de practicar, ¿no?, de de de volver a socializar, de volver a integrarme en en en la, pues, sí, en en la sociedad con con nuevas personas y y, pues, tratar de de entablar nuevas relaciones. Es es muy suena bastante bien. Es es muy lógico y me me agrada me agrada muchísimo lo que comentas.
Pues, fíjate que tienes identificado tu miedo y tienes identificado por dónde más o menos te pones, este, como dudoso de tu capacidad. Pero no debes dudarlo porque suenas, ah ah, tu voz suena muy cálida y y yo creo que puedes lograr muchas cosas interesantes. Si te abres a a nuevas experiencias, si te hable te abres a hacer tu mismo, sobre todo a conversar acerca de lo que te gusta, de quién eres y verás que la vida está llena de cambios y está llena de sorpresas y está llena también de de buenos momentos y nuevas amistades y te quiero desear lo mejor porque estoy segura lo lo vas a lograr y estás en ello. Entonces, ya estás del otro lado también. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias por los consejos, por las recomendaciones. La verdad es que los pondré en marcha y seguramente serán muy útiles.